はい、しかもそれが毎回あの相手から、ま、あのヨリを戻したいと言ってきて、で、すごいこう自分のややったこと、そのやったことっていうのはほんとに、ま、男の子ならではっていうか、その連絡を返さなくなったり、その友達との時間を優先して、こう私との約束をドタキャンしたりだとか、だんだんないがしろにされてって、で、なぜか振られるんですよ。その、もうちょっと優先できないからみたいな感じで、振られる。<laughs>
はい。 うん。 はい。 うん。はい。 うん。 はい。 うーん。 はい。 はい。はい。 ああ。うん。 ああ、だからそれは、<laughs> ね、うん、だから自分との時間よりも、他の多分お友達とか、誰かわからないですけども、え、その人たちと過ごす時間とか増えていって、自分と一緒にじかいる時間とかだんだん少なくなっちゃって、いや、辛いな、それね。うん。
はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 辛いんですよ。それを、そのね、7、8年の間に、3回ぐらいかな、その
はい。 うん。
もっとかな3、4回、ま、あのされて、で、そのたんびに、ちょっと半年とか長い時は1年ぐらい空いたりする時もあるんですよ。
はい。 あ、一旦別れてまた再会するまでにそんなに長い期間？あ、え、でもそのももう一回あのお付き合いが再開する時っていうのは、また相手の人から言ってくるんですか？
はい。 あるんです。 はい。 そうなんです。そうなんです。<chuckles>
ああ。いや、それ辛いパターンですね。
だからもう もうね、その時はだから、<sniffs> ま、ずっと好きだって思ってたから、すっごい嬉しいんですよ。
はい。 うんうんうん。 あ。
こう、また戻ってきてくれたっていうのが。
そっか、まだそんなに自分では完全にこう別れて、期間がどんだけ空いてても、その人への思いがあったんで「あ、あ、やった、またやっぱり私のことを良さ分かってくれたのね」っていうような感じ。うんうん、うーん、ね、だからね、っていうかね、うん、「やっぱり」っていう、うんうん、そうだったんだ。はい。
はい。 はい。 うーん。 はい。うん。そう。<laughs> そうそうそう。やっぱ私でしょみたいな。<laughs> うん、そうなんですよ。 そう、なのに、そこからまたね、1年とか1年半は幸せな期間があって、で、だんだんとまたね、連絡がこう遅くなってきたり。でね、よりを戻す時、その謝ってくるんですよ。ほんとにもう絶対に前みたいに傷つけないし、あの、ま、あとはうまいんですけど、結婚をあの、ちらつかせてよりを戻そうって言ってくるんですよ。
うん。 はい。 ああ。 はい。 うん。 うーん。

ええ、また言われて4回目に言われて、付き合い出して、夢の中でも後悔しちゃってる。
はい。 はい。 そうなんです。その今まではそのね、最後別れるまでは、付き合ってよりを戻した時って、いつもよりを戻した瞬間は後悔してないんですよ。今までは、その過去の
うわ。 はい。 あ、そっか、じゃあ、あの戻ってきてくれたし、ちょっとあのハッピーだったわけですよね。うんうんうん。はい。
そう。 嬉しかったんですよ、めちゃめちゃその時は。だからこそ、今吹っ切れた後に見る夢では、よりを戻してもめちゃめちゃ後悔してるんですよ。なんでより戻しちゃったんだろうみたいな。
うん。 ええ。いや、夢の中でのえの話してるやつってなんかすっごい起きた時にどっと疲れてそうな夢ですね。
はい。 そうなんです。そうなんです。だからこそま吹っ切れてる自分への安心と
うーん。うん。 はい。
その夢の中で、その今のパートナーを探してるんですよね。「あれ？いたはずなのに、大切な人がいたはずなのに」みたいな。「なんでこんな人とまたより戻してるの？自分」みたいな。
はい。 ああ。 うんうんうんうん。 ああ、それすごい展開ですね、夢の中とはいえ。<laughs>
夢の中そう、もうとてもね、今のパートナーには言えない夢の内容なんですけど。<laughs>
<laughs> ねえ。<laughs> ちょっとあの聞かれたら「ええ」と思われるかもしれないけれど。<laughs> うーん。うーん。
え、ええ。<laughs> そう。<laughs> はい。
ええ、でもね、ということはあの本当今ね、あの素敵な方が、ええ、いらっしゃって、ま幸せになってるけど、先ほどあのトラウマっていう言葉を、ええ、聞いたけど、なんかすごいやっぱりその時のじゅうねんかんって大変だったんですよね？
はい。 はい。 うん。はい。